حفلة مثلًا مُميّزة يعني ام يعني ال ال آه.
لأ، هو ال آه. هو دايمًا دايمًا فاهمك، فاهمك. الأهل دايمًا لمّا كانوا بيتجمّعوا، كانوا بيتجمّعوا في الخير ويمكن أكتر حد كان بيجمّعنا دايمًا على الأكل، آآ جِدّي وجِدّتي رحمة الله عليهم. جِدّي وجِدّتي سواء هناك آه. سواء هناك في البلد أو هنا لمّا أو هنا يعني لمّا كانوا بييجوا لنا المدينة اللي إحنا عايشين فيها دايمًا كان كان كانوا بيتجمّعوا بيتجم والناس كُلّها بتتجمّع حواليهم الحبايب كُلّهم، لإن هم كان ليهم واجب على كل ال على كل الناس اللي موجودين وعلى كل أقاربنا فم كانوا ما بيصدّقوا كده أو حد يسمع إنه هم موجودين، فعلى طول ييجوا لنا وعلى طول يقعدوا معانا والأحباب يزيدوا، فلو أنت بتكلّمنا عن زيارة أو قعدة إحنا كُنّا بنقعدها، القع الفترة اللي كان بييجي مثلًا فيها جِدّي وجِدّتي علشان إيه، على زيارة لينا والبلد كُلّها أو أق كل الأقارب والمعارف يتح يتلمّوا حوالينهم علشان بس يسلّموا عليهم ويردّوا لهم أي واجب وفي نفس ما كانوش بينسوا أي حد خالص، عارفين اللي موجودين وعارفين الضيوف اللي هييجوا ويعملوا حسابهم في هدايا من الريف لكل ع ل ل لكل لكل الناس. أنت مُتخيّل يعني معمول حسابهم في معمول حساب مثلًا لفُلان ولفُلان ولكل الناس، يعني دي كانت حاجة الصراحة آآ يعني أنا باحييهم عليها إن هم كانوا مجمّعينا تجمُّع مش طبيعي الصراحة وكان يعني إحساس جميل جدًا إن إحنا بنعيش وِسطهم وكُنّا حابّين وجودهم جدًا، كانوا ماليين علينا الدنيا حقيقي.
الحمد لله، آه. الله يرحمهم يا رب. آه. إمم. اهم. جميل. آه. إمم. إمم. جميل. إمم. آه. إمم. إمم. حلو. إمم. حلو جدًا، آه. ما شاء الله. جميل. إمم. جميل، ما شاء الله. ما شاء الله، جميل جدًا. طب قُل لي بقى بما إنّك أنت ذكرت يعني نقطة ال ال ال الجِد والجِدّة ودول يعتبر اللي هو الجيل مش الجيل الأول، الجيل الأول كان يعتبر اللي هو والدك ووالدتك وهُم الجيل التاني مثلًا بعدهم على طول، آآ هل أنت دلوقتي مثلًا فاهمني؟ مع يعني مع مراتك مثلًا، هل بت في أكلة مثلًا مُميّزة حاسس إنّها بقت هي دي المُميّزة للبيت عندك اللي أنت عاوز تقول دي أكلة بتُمثِّلنا وعاوز تنقلها مع أولادك للجيل اللي جاي؟
إمم. آه الصراحة. فبرضه يعني زوجتي برضه عندها بعض الأك مُميّزة، عندها بعض الأكلات المميزة برضه عشان ما نظلمهاش السِت، هي بتحاول تنفِّذ السِت الوالدة <laughs> لكن برضه بص عن عندها بعض الأكلات المُميّزة جدًا اللي بتعمل عايز أقول لك آآ لحمة بالخلطة آآ حكاية. هاقول لك، يعني كانت بتعمل لحمة بالخلطة حلوة ولحد النهارده بتعملها، يعني بتعملها على طول اللي هو لحمة بالخلطة اللي هي تسوي لحمة بخلطة معيّنة وكمان بتح بتعمل إيه، إن هي بتحُط بعد كده بتجيب ورقة سيلفر وبتحُط وفي ال في السف وفي ورقة السيلفر نُص صنية اللحمة مثلًا أو نُص حَلّة اللحمة من فوق ورقة سيلفر كده يعتبر مبنيّة على شكل قُرطاس وبعدها على طول
آه. يعني قُل لي، آه. إمم. آه. يعني أها. بالضبط، آه. يعني <chuckles> آه. جميل، ما شاء الله. آه قُل لي. آه. تمام، آه. جميل.

أ تحُط فيها فَحْماية مولّعة، تحُط فيها فَحْماية مولّعة وتصُب عليها ز سِنّة زيت أو بالضبط معلقة زيت أو معلقتين الزيت. الفحم ساعتها الفحم س وأول ما بتعمل كده وال والفَحْماية مولّعة تطِّفي بالزيت، تتغطّى على طول الطبق أو الحَلّة، كده أنت هتاكُل أحلى يعني آآ سواء فراخ أو لحمة، بس في الغالب دايمًا بنعملها مع اللحمة أ هتاخُد أحلى لحمة بالخلطة وهتاكل وهتحِس إن أنت عايش في مَلَكوت تاني خالص. أنت مش هتفو
يا سلام، يا سلام. آه. جميل. حلو جدًا. ده جميل، ده ما شاء الله، حلوة جدًا. أ دي بقى ال زي الدلت آه. آه، قُل لي.
ويا سلام لو باللحمة الضاني أو بلحمة الماعز. إمم. آه، أنا كنت باحب جدًا لحمة الما إنّها حلوة أوي، حلوة أو
آه، يا سلام. آه. دي دي آه. ده ده حوار تاني دي آه. دي لوحدها ليها نكهة لوحدها بقى كده و وتحسّها إنّها أطرى شوية، وجميلة بتدوب دوب كده.
آه، ده حقيقي. ده حقيقي فعلًا.
جميل. جميل. هو حلو إنّك أنت <tsk> حلو إنّك أنت يعني عارف اللي هو إيه، آآ آآ قدرت تبُص على على الحاجة الجميلة ال ال ال اللي بتتعمل دلوقتي في البيت عندك فاهمني؟ من المطبخ بتاع بتاع البيت، و وفكرة إنّك أنت عاوز تحافظ على التسلسُل ده، عاوز تحافظ على القيمة دِيّة لسّه موجودة فكرة ال إن هي مش مُجرّد الأكلة نفسها لأ، أنت تقدر دلوقتي تبني ذكريات حوالين أكلة معيّنة. تقدر تبني أحداث وتقدر تنقلها كمان من الجيل اللي أنت فيه لل لل ل للجيل اللي بعده وتحافظ على استمرار ال الفكرة دايمًا. يعني ال ال الفكرة لا تموت. فاهمني؟ هي عُمرها عُمرها ما كان آه. عُمرها ما كانت مرتبطة بفكرة اللي هي ال أ أكلة معيّنة ولكن هي اللمة اللي حوالين الأكلة ديّة. فده شيء يعني آه.
ده حقيقي فعلًا، ده حقيقي، ده حقيقي. أ ده حقيقي علي فكرة. إمم. ده حقيقي فعلى فكرة جدًا وإن إنح إن كل دايمًا، كل بيت وكل أسرة آآ ب ب بد بدفى معيّن، بنوع من الدفى أو بإحساس معيّن في الدفى، ال البيت بيُملأ بركة وال وال ودايمًا ال زي ما باقول لك كده بت بتتكوّن ذكرى، سواء ذكرى عن أكلة معيّنة دلوقتي أو سواء ذكرى في الماضي عن أكلة والدتك بتعملها أو جِدّتك بتعملها. آآ الذكريات موجودة وبتُملأ كل يوم ب بالحُب. طول ما الحُب موجود دايمًا، هتلاقي ذكريات حلوة وده ما يمنعش إن دايمًا الأكل البيتي أحسن من أي أكل من برّه.
أحييك الصراحة، طبعًا ده جدًا. جميل، ما شاء الله. عامةً ربنا ي يعني يبارك لك في في أهلك جميعًا يا رب وتفضل مستمرة ال ال الذكريات الحلوة والجميلة ديّة على طول وأنا حقيقي اتبسطت جدًا يعني واتشرّفت بالكلام معاك.
تسلم شكرً